Bah, écoute, moi, je pense que ce ce serait, heu, ce serait pas une mauvaise idée, hein, bien bien au contraire, heu, alors je comprends, heu, tout à fait que, heu, voilà, que que tu n'aies pas, heu, envie de faire appel à une personne, ben, «étrangère» entre guillemets, heu, bah, qui vienne chez toi et qui s'occupe de de ton fils, heu, et que, ben, en fait, ton fils, il va se demander qui c'est, bien sûr, puisqu'il l'aura jamais vu mais heu heu, et tu vois? Là, tu m'apprends, effectivement, heu, que, heu heu, voilà il y a il y a peut-être, heu, des des jeunes filles de la crèche qui pourraient, heu, ben, éventuellement, heu, accepter de, bah, voilà, de venir garder ton fils chez toi. Alors c'est vrai que, bah, déjà le 1er avantage c'est que tu connais ces personnes donc heu, l ben, là, pour le coup, si elles viennent chez toi, ça va pas te déranger parce que ce ne sont pas des des étrangères et heu, et en plus, ce ne sont pas non plus des étrangères pour ton fils donc heu heu, ce serait peut-être, tu vois? Heu, vraiment la la bonne solution. D'autant que de toute façon, heu heu, si tu c heu, confiais ton fils à l'une de de de de ces filles qui viendraient chez toi, heu, ça serait pas pour partir 3 jours, j'imagine, tu vois? C'est bah, voilà, bah heu, je me doute bien, <laughs> bah, voilà!
Mmh. Oui, ça c'est, mmh Ouais, oui. Mmh. Tout à fait. Oui. Oui, non, non, c'est ça, ça serait pour une soirée. Oui, oui, parce que notamment quand mon conjoint, il est là, bah, du coup, on passe beaucoup de temps en famille et c'est vrai qu'on passe très peu de temps tous les 2. Alors la journée, on arrive quand même à passer un petit peu de temps ensemble mais c'est vrai que c'est pas pareil, hem, on p il pourrait, heu, sans sacrifier du temps avec lui, c'est-à-dire le coucher et ensuite on pourrait aller au resto quelques heures, heu, tous les 2, heu, ça nous ferait pas de mal non plus de nous retrouver, jeunes parents que nous sommes, heu, un petit peu tous les 2, oui.
Bien sûr. Ouais. Mmh mh. Mais tout à fait. Beh, bien sûr et et c'est exactement ça et c'est vrai que, là, bon, on parle de de ton fils en en l'occurrence mais heu, il faut p penser aussi, ben, à ton conjoint effectivement qui, heu heu, qui voi qui voilà qui est qui est parti, enfin, puis à toi aussi de toute façon, à penser à toi également parce qu'au final, vous êtes, heu, quand même, heu, assez souvent séparés, donc heu, heu, vous avez aussi, heu heu, bien sûr, vous aimez passer des moments avec votre fils mais j'imagine que vous aimez aussi vous retrouver en tête à tête quand, heu heu, voi voilà, quand, heu, quand ton conjoint revient, donc heu, je pense vraiment que ça pourrait être une bonne solution, heu heu, ben, pour, heu, ben, pour vous tous, en fait, heu, et heu, et une solution rassurante pour, heu, bah, ton fils et puis, ben, pour toi et ton conjoint également, heu, de de faire appel à à cette jeune fille de, bah, de de la crèche, donc heu ouais.
Mmh. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai. De la crèche, ouais, ouais, clairement, heu alors je dis pas que j'hésitais mais bon, il fallait que je le fasse, lui demander son numéro, blabla, je procrastinais un peu mais là, en discutant, non, clairement, il faut que je lui demande son numéro après tout ça mange pas de pain, heu, il y a pas de raison, heu, ouais donc heu, c merci beaucoup pour ces conseils, je vais faire ça, clairement.
Ouais! Ouais. Beh, tout à fait! Tout à fait. Beh, je t'en prie, c'était avec grand plaisir.